Come devo dire: quel pen quel periodo bello spensierato, d d d da da proprio di di massima spensierate no, no, dove esisteva il solo il divertimento, l'amore, ehm, gli uccellini. <chuckles> Sì. <chuckles>
Dove non dovevi pagare le bollette, non dovevi arrivare a fine mese. <chuckles> E beh. Eh beh. Certo, certo. Ma quindi, questa ragazza poi è stata una storiella o una storia che poi è durata?
Guarda è stata una una cosa che un un dopo so' dovuto partire io, quindi puoi immaginare, no. Solo che a parte che lei era pure più grande di me, lei era un bel po' più grande di me. Quindi io tipo c'avevo 18 anni, lei ne aveva, mhmm, 25 mhmm, se non erro, quindi era un bel po' più grande di me. Ehm, e le per lì somma è stato un po' mh mhmm, somma un po' da all'epoca non c'erano cellulari, quindi ci si scriveva le lettere, no. E quindi <clears throat> ci siamo scritti per un po'. Ehm, sua madre aveva scoperto, perché l'ha vista che stava male, che voleva che tipo ci voleva te fotografia mia, aveva scoperto la la mia fotografia nella cameretta sua, insomma tutte ste cose qua, e sua madre essendo che de una volta mi scrisse, disse "Mia madre," ehm, "si è messa a piangere perché ave ha paura di perdere l'unica sua figlia", perché era figlia unica, no, che magari, ehm, venisse in Italia, che che magari era na una storia sì. Insomma, poi piano, piano si è andata a raffreddare la la cosa. No, ma non è per mhmm, è perché comunque era una cosa che piano, piano, insomma, non è che poi io sono andato di nuovo a trovarla o piano, piano, piano, piano.
Mh-mh. Ah! Si. Ah-ah. Ah! E quindi questa "questo matrimonio non s'ha da fare", ha detto. "Questo matrimonio non s'ha da fare." Ah! Quindi in tu non sei più ritornato in Portogallo e quindi poi basta.
No, no, no. È andata è stata una storia bella, breve come tante altre che somma meglio concluderle quando ancora sono belle, diciamo lasciare quel quel ricordo. <chuckles>
Certo. <laughs> <chuckles> Di di dici quindi è meglio avere il ricordo piuttosto che poi i problemi.
Sì, all'epoca ragionavo così.
E beh, quando si è giovani ci sta. Dai guarda, è stato veramente bello, ehm, ricordare insieme a te com'è stato importante per te questa canzone, ehm, come è stato importante per te questo piccolo grande amore, oserei dire, e e in che modo, appunto, gli italiani sono anche famosi nel mondo per il loro fascino, eh. Quindi ti ringrazio davvero tanto per questa bella chiacchierata e, allora a presto!
O

Sia io che lei abbiamo fatto presente poi, no, a le al punto di riferi di collegamento, diciamo, le alle mie cugine: “Somma, ah simpatica la tua la tua amica”. Lo stesso apprezzamento, insomma, l'ha fatto lei, ehm, verso di me. E quindi, insomma, io bene, n non vedevo l'ora di rivederla, 'sta ragazza, no?
Figurati, poi le tue cugine avranno introdotto la cosa così: “Arriva nostro cugino dall'Italia”, e quindi lei: "No, lo voglio conoscere!” Chiaramente lei faceva la vaga disinteressata, ma in realtà era molto interessata! Vero? <chuckles>
<chuckles> <chuckles> <chuckles> Ma non lo non lo s sinceramente, non lo so, però, insomma, no, è nato proprio a pelle. Sai quando perché avevo conosciuto pure altre ragazze, no? Sì, mhmm, no non le guarda però con questa proprio era nato qualcosa a pelle, proprio, cioè sì, tipo un'intesa sai quando non ti conosci con una persona, però sub sin da subito, già con lo sguardo, con i gesti, con le cose, cioè c c'era un'intesa particolare, no, ehm, anche se magari non c'era, perché comunque io
Okay. Sì, sì, sì, sì. Certo, certo. E quindi com'è nato com'è nato, il tutto?
Ehm, è nato tutto che, eh, di sì, ehm cioè ogni occasione era buona per incontrarsi fino a quando, un giorno, ehm, dovevamo andare ad una festa, ehm U una festa di un compleanno di una ragazza, sempre un'amica delle delle mie cugine, quindi tutti andiamo insieme e prendiamo facciamo regalo, che poi le prendiamo un regalo, prendiamo una bottiglia di liquore ed era un liquore che non so neanche che cos'era, era verde, pi però adorava, "okay, prendiamolo, proviamo, glielo regaliamo". Quando andiamo alla festa, insomma, mhmm, io e 'sta 'sta ragazza che avevamo preso simpatia, c cioè, ci ritrovavamo sempre s accanto praticamente, era proprio, sai, quando si crea quella calamita che il co mhmm, dove ti giri giri, vuoi o non vuoi, ti ti ritrovi accanto a lei, no, quindi già c'era qualcosa e già lì, insomma.
Sì. Mh. No, vuoi o non vuoi, vuoi. Perché crei la situazione, ecco. <chuckles>
Vuoi, nel senso vu sì, perché dentro vuoi, no. <chuckles> Ehm, e nulla, quindi siamo stati a 'sta festa, eravamo seduti tipo su un divano, ehm, in abbiamo iniziato anche a s ad assaporare questo liquore, che a noi ci è piaciuto tanto, insomma, qualche risata, qualcosa, e poi stando, insomma, proprio accanto sul divano, ehm, somma, si è iniziati un po' a sfiorare, no, in qualche modo, insomma, a gua a guardarsi un po' di più, cioè sa c'è si, mhmm, cercava di mandare dei messaggi, qualche, s
<chuckles> Sì.